Boa. Aliás, você tá me inspirando, acho que amanhã eu vou fazer uma corrida longa. <laughs> Eu acho que eu vou eu vou tentar 10 quilômetros amanhã. Vamos ver, vamos tentar 8, se eu chegar no 8º e eu estiver ok, eu vou tentar 10.
Boa, é isso. Uhum, isso. Já passa já passa desse limite que você fez de 7. Vai fazendo os 7, "Não, então amanhã eu vou 8, depois vou 9", porque você tem que acostumar seu psicológico também.
É é, eu acho que justamente isso, é a motivação, né, é o medo de do acidente, mas o medo em si não é a realidade, né.
É, não é o que me parece uhum, visto o tempo que já passou.
Ai, muito obrigada, viu. Oi?
Visto o tempo que já passou, enfim, não é o que me parece, mas é é é tra eu eu eu entendo, é traumatizante. Eu entendo, eu empatizo.
Sim, sim. É, é o medo, né, porque daí eu eu machuquei a minha lombar na na ginástica, e aí eu fico com medo. "Ai, meu Deus, e se eu f continuar e e será que eu"
É, mas e foi porque eu falei, a lombar você tem que ver eu a eu acho que não não não me parece relacionado um com o outro. Pode ser uma fisgada, isso é muito comum, se você fez um movimento errado que você nem percebeu e e fisgou algum músculo, enfim. Ó, é sempre é sempre é bom ver o que até o final até quando é a lombar, é sempre bom saber, tentar saber, ir ao fundo, ir num ortopedista, mas geralmente 99% das vezes é é realmente um movimento errado que você nem percebe que você fez, então
É. Uhum. Sim, mas e graças a Deus, a lombar melhorou se É. Ah, é, e eu estava fazendo agachamento e foi um agachamento que eu eu devia ter me alertado, porque era um agachamento com as mãos no chão e, enfim, eu graças a Deus me recuperei, não sinto mais dor na coluna, mas volta o medo, né, do tendão de Aquiles. Mas eu eu vou tentar fa co seguir o seu conselho e dar pequenos aumentos, assim, pequenas porcentagens de aumento nas minhas corridas, eu acho que isso vai me ajudar.
Não, correto, não é normal.